Ừm, OK chứ. Được. <laughs> Nếu như mà mình làm mấy cái nhẹ nhẹ như bạn nói thì chắc là mình làm được ấy, tại vì nghe nhạc, rồi đi vận động nhẹ thì chắc là, ờ, mình cũng đã thử trước đây rồi, thì chắc là bây giờ là mình sẽ, kiểu, ừm, đưa bản thân vào trong cái khuôn khổ nó nhiều hơn. Đó, OK luôn nha. Hay đó!
Rồi. Ừm. Rồi, bây giờ làm công việc nhà thí dụ như nấu cơm, nấu nấu đồ ăn, nấu cơm, soạn sửa bữa ăn, đúng hông? Khi nấu cơm, khi rửa chén, khi dọn dẹp nhà cửa, mà cái đầu nó không có cái gì chia trí nó hết, thì nó lại suy nghĩ, đúng hông? Tay thì làm, đầu thì suy nghĩ, phải hông nè? Thì bây giờ để cái hai cái lỗ tai, tai nghe vô, nghe cái bản nhạc mà bạn y yêu thích, hay là âm nhạc, hoặc là thiền, hoặc podcast, hoặc bất cứ tin tức, chương trình gì mà bạn thích nghe đó, bạn để vô bạn nghe. Để làm chi? Khi bạn làm đó, cái tay thì làm, nhưng mà cái đầu nó lại đang theo dõi một cái chuyện gì đó, để nó không suy nghĩ vẩn vơ, được không nè? Ờ. Tức là mình luôn luôn mình đánh lạc hướng cái đầu mình vô một cái chuyện gì đó, thay vì là mình suy nghĩ vẩn vơ hông đâu vào đâu, được hông nè?
Đúng rồi. <laughs> Vậy á hả? Ừm. Nghe cũng được đó. <laughs> Ờ. <laughs> Nghe thú vị vậy! Tại vì á, trước đây mình cứ làm mà mình hông có nghe nhạc hay gì hết, mình cứ tập trung mình làm nhưng mà thực ra là có tập trung cái gì đâu, tại vì đầu óc mình á lại suy nghĩ về một cái vấn đề khác. Trời ơi, nghe bạn nói xong cái mình thấy là, ừm, à, trước đây là do là mình, quan trọng là do chính bản thân mình thôi, nhưng mà á hả, bây giờ á và cả sau này luôn, mình cũng sẽ nghe bạn về những cái vấn đề đó để xem thử là mình có cải thiện được cái vấn đề là overthinking của mình hay không. Ừm, những cái lời khuyên của bạn thực sự rất là
Ừm. Ừm! Ừm. Ừm hứm. Còn khi ngủ á, cái đầu óc đó, đi ngủ có thể nó nó nhảy số gì thì bạn nghe nhạc thiền, nghe nhạc rừng, mưa rừng hay là nghe nhạc sóng biển gì đó, êm dịu để dễ ngủ. Đó, tập trung vô cái chuyện nào đó thì nó hông suy nghĩ nữa. Chúc bạn thành công nghen!
Ừm. Ừ. Ờ, cảm ơn bạn!